Ừm, rất thông cảm với bạn đây, có nghĩa là cái lúc mà bạn làm đêm thì đâu có ai thấy đâu, đúng không? Ban ngày thì bây giờ bạn làm đêm rồi ban ngày bạn nghỉ một tí, thì mọi người trong gia đình lại nói là bạn lười hay là nghĩ là bạn không chịu làm lụng này kia thì là mệt, đúng rồi. Ấy, thì mình cũng hiểu hơn về trường hợp này của bạn rồi. Thế thì mình muốn hỏi thêm một chút ấy, là cái môi trường xung quanh bạn đi, kể cả là cái, ơ, môi trường của gia đình đi, á, mọi người xung quanh ấy, có phải là, à, bạn cái môi trường xung quanh bạn ấy, mọi người đều coi cái việc là nghỉ ngơi là xa xỉ hoặc là cái việc nghỉ ngơi là chỉ dành cho những người yếu đuối, lười biếng này kia không? Có phải đúng là mọi người đang nghĩ như thế, đúng không?
Đúng rồi. Ừm. À, thực ra thì, ờ, những người trong gia đình mình nghĩ ở nhà thì, ờ, tuy rằng là có những cái khoảng thời gian như vậy nhưng mà, ờ, nó, ờ, phải có tích hợp, chẳng hạn như là giờ trưa, đúng không? Từ 12:00 đến 1:00 chiều là có thể nghỉ ngơi được. Ngoài ra thì những cái giờ giữa giữa, chẳng hạn như là, ờ, từ 7:00 sáng đến tận 10:00 đi, đấy, nếu mà mình ngồi không ở cái khoảng thời gian đấy thì kiểu gì cũng bị nói luôn và sẽ bày việc ra cho mình. Chẳng hạn mình ngồi như vậy nha kiểu, ờ, tối hôm trước thì mình tức khuya rồi, hôm sau thì mình cảm giác là mình cứ buồn ngủ, buồn ngủ vật vờ như thế. Xong mình pha cốc cà phê ra mình ngồi, đấy, pha cốc cà phê ra ngồi uống thì, à, "Ờ, sướng nhỉ? Ra ngồi đây, ờ, việc nhà thì đầy ra đấy, không đi làm đi, ngồi đây uống cà phê, chill." Đấy, xong rồi mình lại phải đứng dậy, ấy, mình, gọi là, mình đi làm hết việc này đến việc kia luôn. Nói chung là, đã gọi là mang tiếng ở nhà, thì phải làm việc nhà chứ ở nhà ở không thì kiểu gì cũng bị nói.
Ừm, đúng rồi. Bị nói, đúng không? <laughs> Trời ơi! Ừm, mệt mà, đúng không? Ừ, trời ơi! <laughs> Rồi, đúng là cái trường hợp của bạn, đúng là tiến thoái lưỡng nam đây, đúng không? Nghĩa là nghỉ hưu chút cũng không xong. Và bây giờ, giờ đấy thì làm nữa thì lại mệt, đúng không? Bởi vì làm sao mà làm được nữa. Rồi, thế thì mình hiểu đây, có lẽ là bạn cũng đang chịu, à, những cái áp lực nhất định từ phía những người xung quanh rồi. Thế thì mình hỏi một chút, cái lúc mà khi mà bình thường bạn nghỉ ngơi đấy, thì cái lúc đó thì thường bạn có thả lỏng bản thân, cho phép đầu óc của bạn nó cũng nghỉ ngơi theo hay không? Hay là bình thường cái lúc nghỉ ấy, đầu bạn cũng luôn nghĩ về những cái công việc hay là nghĩ về tương lai nhiều thứ, bạn nghĩ thế nào?
Đúng rồi. Ừm. Trời. Mình cũng vẫn nghĩ chứ và mình còn có cả lo sợ nữa. Mình sợ mình ngồi tí này thì người ta lại bắt gặp thấy. <chuckles> Mình sợ là ngồi tí thì gia đình lại xuống, à, "Lại ngồi đấy, lại ngồi đấy." Đấy, như thế, mình sợ cái câu đấy. Thực ra thì mình ngồi nhớ, mắt mình cứ liếc, liếc, liếc, liếc, đầu mình cứ liếc liếc xem là, à, xung quanh có ai không, mọi người có thấy không. Hoặc đôi khi thì mình, ờ, nghỉ ngơi một tí đi ha, chẳng hoạn giấc ngủ đi, ngay kể cả trong giấc ngủ mình. Trước khi mà mình ngủ một mình cũng phải đặt tay lên trán xong là, à, ngày mai có những việc gì cần làm, ngày mai có phải sắp xếp công việc như thế nào đó không. Cái dự án thì mình làm đến đâu rồi, bao giờ phải nộp. Nó cứ rối um lên như thế và đôi khi mình nghĩ nha, mình còn, gọi là, nghĩ nhiều đến mức mà mất ngủ luôn, mặc dù là cái thời gian ngủ thì nó cũng ít.
À, rồi. À, lại lo sợ đây. À, rồi. <chuckles> À, vậy cơ à? Trời ơi. Thế cơ à? Rồi.